Eccoci qui, ciao, ciao. Ciao. Bene, grazie, tu tutto bene?
Ciao, come va? Tutto bene, grazie, tutto bene. Ho appena sto per sì?
Okay, sì. Allora Dimmi, dimmi. Stavi dicendo: "Appena"?
Sto per finire la giornata lavorativa.
Ah, bene.
E mi sento stufa, voglio chiedere un aumento di stipendio.
Fai bene, se te lo meriti, se pensi di meritarlo fai bene, senza senza remore.
Eh! Ma è quello il tema. Io mi sento sempre che
E n di sei un po' in difficoltà, ad affrontare un discorso del genere?
Sempre, sì, mi sento sempre tipo, no, che devo essere grata, che c'ho il lavoro, che sai, in qualche modo non me lo merito, penso che sia una cosa psicologica però questa.
Sì, è vero, è vero questo qui. Ah. Vabbè, se pensi che non te lo meriti allora nemmeno nemmeno hai la necessità però dai, perché cioè se tu pensi una cosa che non la meriti non è che la vai
No! Ma nel senso, sento che do tanto, però non che mi merito di chie cioè, chiedere un aumento?
Sì. Eh, allora eh, allora è per questo qui che non lo chiedi forse. Perché sai, ehm, poi dopo è è è è è la motivazione che ti fa poi dopo superare cert perché all'inizio magari na nasce come un'idea, no, e però ecco, do o oggettiva, no?
Sì. Sì. Sì. Mh. Allora
Tua, personale, no, soggettiva anzi scusami, che pensi che magari
Allora Se arrivo a chiederlo.
Di solito fai di solito fai i i, mhmm, che ne so, mhmm, non so che tu lavoro che che che lavoro tu faccia, no, ma ad esempio stai in in un ufficio, dove ci sono anche altre persone del tuo stesso livello, no, di, diciamo, come di di, mhmm
Sì. Sì, dimmi. Sì. Sì. Sì.

Certo.
L l l'ap la l'au l'apporto, mhmm, in più che stesse dando, cioè se ti do uno stipendio in più, cioè un aumento di stipendio, mi devi valorizza
Ce certo, ma è ma ma ma ma ma sotto insomma il punto di vista de de diciamo di questo manager, di quesso insomma, di questo CEO come come vogliamo chiamarlo, è anche è anche giusto eh, perché altrimenti ognuno che va, eh, o gli deve dire di no o gli deve dire di sì, no, quindi deve essere anche motivato col no o il sì, no, quindi è giusso che che richieda che richieda una cosa del genere.
Sì. Sì. Sì. Ma il ragazzo in magazzino Ma è ovvio che gli dici di no, se tu gli chiedi i numeri, se tu gli chiedi il valore economico al ragazzo di in magazzino, è ovvio che gli dici di no, digli di no subito allora.